Ähm, ja, das hat mit Musik zu tun gehabt.
Okay. Also, du du hast
Da bin ich ich wollte da eigentlich nur 'n Monat bleiben und bin dann da 10 Jahre geblieben.
Toll, okay. Hast du da auch so 'n bisschen hat das was mit Liebe zu tun? Hast du dich dann verliebt?
Ja. Ähm, eigentlich war es i in die Musik zuerst. Und dann natürlich ja, das war natürlich schon das äh äh, die Zeit, wo man auch noch verliebt sich ständig irgendwie in jemanden verlieben konnte. Äh, das waren da bist du ja auch noch viel jünger und beeindruckbarer und, und, und. Aber ich war jetzt nicht wegen 'nem Mann dort geblieben. Das das nicht. Nein, das nicht. Also das war nicht der Vordergrund.
Okay. Mhm. Mhm. <laughs> Okay. Okay. Ja, okay. Ja, aber 10 Jahre ist schon ganz schön lange, ja.
Ja, ja, also ich kann auch sehr gut, äh, jamaikanisch kochen. Das ist also auch Teil meiner Küche. Also, ähm, sehr viel Italienisch. Oh, Griechenland, da war ich auch sehr, äh, lange unterwegs, habe zwar jetzt nicht da gewohnt, war aber ständig dort über längere Zeitrräume. Also
Ja, toll. Ah. Ah toll. Okay. Ja? Oh toll, wie wie kam's dazu? Hast du da jemanden gekannt oder
Äh, da war ich mal im Urlaub und habe ganz tolle Freunde kennengelernt. Und mit denen bin ich jetzt wieder in Kontakt. Nach wie viel Jahren haben wir uns wieder gefunden auf Facebook. Ganz lustig. Ja, also also, das auch so. Geht auch super mir 'n bisschen mit in die Küche. Also, ich habe dann mal 'n griechischen Tag, dann gibt's wieder Pasta, dann gibt's jamaikanisches, äh, Curry Chicken, dann gibt's also, ja, Französisch.
Ja, toll. Ah, wie schön. Toll. Ja, super. Ah, ja, lecker. Ja, ja. Oder Curied Goat, gab's auch, ne? Jet J aber das fand ich auch nicht so gut, aber das haben wir in Jamaika genau, da war Curried Goat, ja, ja. Das ist ganz schön heftig so im Geschmack, ne? Ziege. Mhm. Mhm. <laughs>
Das esse ich nicht. Ne. Also da ne. Ne. Das ess ich nicht, ne, das ist nicht mein Ding. Ja, ne, äh. <scoffs> Versuch den Geschmack versuchte ich schnell zu vergessen.